Naku marami eh. Ah kahit na hindi ako active sa paglaro ng sports pero yung halimbawa nanonood ako ng basketball, ng MMA, ng volleyball. So sila yung ano yung tipong yung adrenaline ba, yung tipong mga imposibleng o medyo miraculous shots sa basketball. Yun yung ano eh, yung parang tipong nabubuhayan ka kasi yung halimbawa pag may team, kala mo tambak ka na. Eh yun pala dahil merong isang player or may mga players na gusto pa ring manalo. So pinipilit pa rin nila na magpursige. Tapos yung sa MMA naman
Mm. Oo. Mm. Ah okey, oo mga ganun. Mm. Mm. Mm. Oo. Oh, okey.
Yung tipong, yung ex exciting siya panoorin hindi siya, may iba naman kasing fight na ano eh alam mo fixed eh pero minsan kasi talagang natural na lumalaban sila eh, ikaw ba?
Mm. Ah okey. Mm, okey. Mm. Alam mo ang dami ang dami mong masayang parte ah, pero na ano ko na naka-relate ako sa mga sinabi mo. Yung una sabi mo yung adrenaline, so competition no? Ang saya, ang saya panoorin ng competition sa mga ano sa paglalaro ng sports at kahit nanonood ka lang, 'di ba? Competition. Pangalawa yung sinabi mo na yung ano mga clutch no, mga miraculous, ganyan 'di ba mga clutch. So totoo no, agree ako dun na masayang parte dun. Ta's yung huli yung sinabi mo yung excitement no, nakaka-excite talaga. Lalo't 'di ba siyempre, no one can predict the game 'di ba? 'Di ba hindi mo alam sino mananalo. Tapos alam mo yung mga last minute nabaliktad pa yung 'pag winner. 'di ba. Ayun ang mga masasayang parte ng paglalaro ng sports o kaya panonood, 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Oo yun, mm. Oo. Kaya nga eh. <chuckles> Eh. Oo. Mm.
Saksi ka lang, kahit saksi ka lang okey, ramdam na ramdam mo eh, 'di ba?
May may nangyari ba sa'yo na halimbawa ah, kaya mong baliktarin yung na halimbawa nasa huli kayo, ta's bigla mong, ah, maipapanalo or mahahabol man lang?
Mm. Ah. Um yes. Pero hin siguro sa sa basketball yes. Pero hindi sa professional game, alam mo yung mga pustahan lang sa kanto? Ganyan. Yes, noon pwede oo. Pero sa mga pro game or mga liga ganyan, hindi kasi ako pang ano eh pang last last shot eh. <laughs> Hindi like sa basketball, 'di ba siyempre yung mga last shot, sila yung mga pinaka kaya 'di ba pinagkakatiwalaan na talagang ma ma ma mapapasok niya yan ganyan, hindi ako pang ganun. Mga larong kanto, yes pwede. O ikaw, ah, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit nasisiyahan ka sa mga binanggit mo kanina?
Mm. Ah talaga. Mm. Mm. Ah ganun. Yung key players talaga eh or ano, oo, oo. Oo.

Ayun talaga, eh, adrenaline, eh, talagang tsaka minsan naa-apply mo sa buhay mo na parang, siyempre ayaw mo talagang mag-give up, eh. Pero halimbawa, magbigay na ako ng ibang players na
Mm. Ayan. Mm.
mo most notably talaga si ano eh, si Kobe Bryant tsaka si Michael Jordan. Tsaka si ano na rin, siguro sa bago si, si Stephen Curry, yung tipong talagang ipipilit talaga na kahit tambak na ng 10 20 as in nahahabol talaga.
Mm. Okey. Mm. Oo, hmm. Hindi ka ba fan ni Lebron James?
Hindi, eh, hindi ko na siya gusto, eh. I ikaw ba?
Talaga, okey. Hindi, natanong ko lang. Pero sige continue mo 'yong sinasabi mo.
Oo, um, kasi hindi siya, kumbaga, parang talagang, um, ayoko kasi ng ano, yung tipong, ay hindi, hindi na kaya ’yan. Pero yung tipong ip ipipilit mo pa talaga. I ikaw ba?
Mm. Oo, 'no? Ta ayaw mo na sumusuko, 'no? Ako din. Oo, parehas tayo. Talagang kung kaya pang manalo, kaya pa, di ba? Kung posible pa, di ba? Bakit hindi, pero alam mo 'yon hangga't maaari, di ba?
Ayoko ng sumusuko. Hmm, sobra. Oo. Kasi na-apply mo sa buhay mo ’yan, eh, ’di ba? Kahit na ba nakalugmok ka, parang 'bawa sila Pacquiao. Alam mo, ang suntok niya, ang sugod niya, is laging paharap, eh, hindi pa atras. Laging pasugod, eh. O, ang dami mo talagang matututunan sa sports. Ikaw ba? Ano yung, ah, parte ng sports na nasisi nasisiyahan ka?
Mm. Mm. Oo. Okey. Hmm. Ah, ano.
Or dahilan?
Um, mi mi sum bukod dun sa mga nasabi ko kanina, ano rin mga storyline ng mga players or ng mga, ng mga manlalaro, 'no. Oo, kasama na yung e-sports dito, 'no. Peros yeah, consider pa rin na sports yun, di ba? Yung mga storyline din ng mga tao, sorry?
Oo. Mm. Okey. Oo, pero panong part dun? Mhm, anong part duns, pag sa e-sports?
Ay, yung mga ano digital, mga digital na laro.

Pero may be um.
Yes, Steph Curry, Klay Thompson o tignan mo. <chuckles>
Oo, tanong ko lang yung sa E-Games, kasi ang napapanood ko lang talaga is ah, at tsaka nakakarelate ako is Tekken eh. Pero 'pag mga DOTA, parang yung mga players ba minsan is 'pag sabi mo nagkawatak-watak sila, in the fins sa finals ba naglalaro din naglalaban din ba sila?
Okey. Mm. Mm. Oo naman, oo nangyayari madalas. Mm.
Mm. Okey.
Oo masarap manood ng ano ng mga sports alam mo kung bakit? Isa yan sa nakakapagpa-relax sa'kin eh.
Mm, tama.
Oo totoo yan, alam mo yun? Hindi natin na hindi natin naiwasan yung stress pero talaga nakakatulong ang paglalaro o kaya panonood ng sports.
Kahit kahit magka mm. <laughs> Oo tama. Kahit na ba ano siya yung parang tipong pang-tie na yung score, hindi ka na-stress dun?
Mm. Mm, mm. Totot tsaka isa rin ano yung exercise din kasi yung, ah, basketball di ba, alam mo yun? Talagang gagalaw-galaw ka eh. Tatak takbo ka, 'di ba? Oh ikaw ano pang iba mong ano active na exercise? Ganyan.
Mhm. Tama. Oo. Um, siguro ano lang jogi um, jogging lang. Parang at least nakapag-isip ka para sa, ah, sarili mo, nakakausap mo yung sarili mo. Oo, oo.
Mm, okey. Totoo, ta's may sounds ka 'no? May sounds ka, 'no? Ah parang sarap mag jogging no um ako alam mo yung
Ikaw ba?
joy ko rin sa paglalaro, alam mo yun? Nakakatulong din talaga yun habang naglalaro, tapos siyempre mga kalaro mo rin mga kaibigan mo rin mga tropa mo no, 'di ba? Tapos siyempre hindi nawawa oo bonding kung hindi ko man kakilala siyempre yun, I make sure na na siyempre kausapin kasi, 'di ba kakampi mo eh, o kaya kalaro mo eh, 'di ba? Hangga't maaari pakilala ka, 'di ba? Mga ganun.
Oo. Talagang may bonding kayo. Oo. Lalo na Oo.

Ano ba, um, nasisiyahan ka ba o gusto mo rin yung kompetisyon din?
Depende kasi, eh, kumbaga parang halimbawa. Uhm, ano ako kasi, oh, competitive by nature, kaya sobrang nagugustuhan ko sila Michael Jordan tsaka si Kobe Bryant, kahit dati nung unang ayokong ayoko talaga kay kay Kobe kasi tinatalo niya yung teams ko, eh. <chuckles>
Mm. Mm. Oo. Oo. <laughs>
Tsaka maangas siya pero ngayon matanda na ako naiintindihan ko na siya, eh. Pero alam mo yung comp competitive ako pero mas importante na nasisiyahan ka sa ginagawa mo, kasi minsan sa pagiging competitive mo, parang napipikon ka nawawala ka ng focus, yung maturity ba pero kung nandun na yun parang okay lang na maging competitive. Mm.
Mm. Oo. Mm. Mm. Hmm. Alam mo normal lang competitiveness maganda nga sa taong may competitiveness, eh, 'di ba? Alam mo ibig sabihin nun, uhm, ano rin siya, alam mo nag-iisip din ng tama, 'di ba? Magaling din kumbaga mahusay, 'di ba? Mm.
Oo. Oo, tsaka Oo, tsaka alam mo rin a a alam ko rin sa sarili ko na merong taong mas magaling pa sa'kin pero gusto ko siyang malampasan. I ikaw ba mas gusto mo ba na may competition o saya-saya ano masaya lang?
Totoo 'yan. Oo. Um, siguro healthy competition pero yung ganun nal gusto ko mataasan yung ibang bagay alam mo gus okey, uhm, may may limit. So, alam mo yun.
Oo. Oo. Mm, mm.
'Di ba?
Oo.
Pero may mga laro ano talaga hindi mawawala na puro kasiyahan lang, 'no? Alam mo yun.
Mm, pag makasama yung kabarkada mo. <chuckles> O, kaya officemates, yun.
Oo, alam mo yung alam mo yung nagkasama-sama kayo busy kayo, nagkasama-sama kayo tas siyempre gusto niyong magkaroon ng exercise, bonding, so, siyempre lalaro kayo niyan yung laro n'yo niyan medyo hindi ano 'yan maayos 'yan tawanan, harutan, 'di ba, ayan bardagulan kung tawagin, 'di ba, nangyayari 'yan sa sa stage nam ng edad ko ngayon na totoo 'yan. Mga busy, eh, minsan na lang.
Oo. Mm, tama. Ah, uhm, bardagulan. Mm. Parang ang hirap din mag ano, eh, kasi ano na ako lampas 40 na ako so, ang hirap din mag sumabay sa mga bata.